Eu tenho enfrentado muitos problemas, porque eu sofri bastante com o relacionamento anterior e, infelizmente, ah, tive muitas frustrações e decepções e agora estou num novo relacionamento. Mas os traumas passados, as decepções passadas, eh, me impedem de de me entregar totalmente nesse novo relacionamento e eu queria saber se você poderia me ajudar, queria desabafar. E também ouvir algum conselho alguma experiência que pudesse me ajudar a não travar tanto nesse novo relacionamento.
Uhum. Sim, aham. Hum. Olha, eh, eu vou dar minha opinião a respeito, né, o que eu acho, vou te fazer algumas perguntas pra entender melhor o que tá acontecendo. Mas assim, eu acho supernormal, né, o fato de você ter tido um relacionamento difícil no passado, né, algo supernormal. Você hoje tá vivendo, né, um novo relacionamento e e sentir, né, ter esse sentimento, na mesmo não sendo mais a a a né, não tem nada a ver com a pessoa e e novos ares, no é né, uma pessoa nova na sua vida. Mas esse sentimento por ter sido, né, traumático pode ser que ele venha. E e aí, quanto tempo que foi esse antigo relacionamento? Só pra eu saber, pra gente poder, né, entender melhor.
Sim. Sim, sim, sim, foi um racionamento de 2 anos, a qual, eh, tive filhos, né, então assim, gerou um vínculo maior. Então a questão de ser a mãe dos meus filhos, alguém a qual nos casamos, dedicamos toda a vida juntos, mas foi decepcionante, porque infelizmente era algo que eu depositava toda a minha esperança que eu fosse casar pra vida toda, mas infelizmente gerou esse trauma e agora eu tenho medo. Foram 2 anos, estou apenas 2 meses novo relacionamento, e eu tenho medo, tenho medo que quando se aproxime dos 2 anos eu possa sofrer novamente.
Uhum. Hum. Sim. Uhum. Hum. Olha, nem, eh, eu vou falar algo pra você, assim, que é é, todo relacionamento novo, né, eh, o o ir devagar, o ir com sabe? Você colocar alguns limites pra não se ferir é até normal no caso que você tenha passado ainda mais com filho, né, com uma situação mais, né Então um novo relacionamento você conseguir passar isso, né, você ter isso, colocar uns limites pra você também, né, assim: "Eu vou devagar, eu não vou me entregar tanto, eh, vou ali vou pisando em ovos." Porque assim você vai conhecendo também a pessoa, né, você vai tendo essa oportunidade de saber qual é a intenção, como que essa pessoa é. Porque, eh, isso de tempo, né, 2 meses, às vezes 2 anos, não diz muito, né, que às vezes você vive 10 anos e você não conhece a pessoa. Realmente, né, então tem que ser devagar, eu acho que o fato de você né, pensa nisso assim, é algo que que é interessante ir com cuidado, né, eh, nesse novo relacionamento. Eu acho que é um Uhum.
Sim, faz sentido, faz sentido pra mim, exato. E é isso que eu tenho feito, eu tenho, hã, não me entregado muito, não expressado meus sentimentos, apesar que eu acho que também não é justo com essa outra pessoa eu estar num relacionamento reservando-me à pouca intimidade, à poucas carícias, é o medo de me entregar. Mas, ah, faz sentido o que você disse e aos poucos até conhecendo melhor a pessoa para que eu possa aos poucos me entregando e claro, eu não posso, eh, rotular uma pessoa com todo o mundo eu preciso realmente atentar aquilo que você está falando, mas ainda assim tem um pouco de receio.
Ela Aham, sim. Hum. É, então, me é isso que você também, né, disse em relação a você não se entregar tanto, essa coisa, eu acho que isso pode ser também conversado né, é um fato importante assim que você pode chegar nessa pessoa, eh, com o tempo, você né, é um relacionamento novo e tudo é novo, tudo é gostoso, tudo é aquela coisa, a empolgação, né. Então, vai vendo que momento você pode, né, falar sobre isso e falar sobre as suas, né, eh, sobre as suas inseguranças do passado que aconteceram e que hoje, né, te afeta ali. E, e o fato das vezes às vezes você não estar sendo tão carinhoso, tão demonstrativo ali nas suas né, eh, num relacionamento não quer dizer que você não goste, mas por né, realmente abrir o coração é algo assim eu tô ser sincero, entendeu?
Sim, entendi, faz sentido sim pra mim. E isso também limita queria saber sua opinião, se eu deveria me abrir porque eu eu não não, é a primeira vez que eu procuro ajuda sobre esse assunto, e eu não sei se eu deveria me abrir com outra pessoa pra buscar um opinião também de outra pessoa. Porque acho uma coisa tão reservada, tão individual, que eu não sei se eu deveria me abrir também para ouvir outras opiniões.
Uhum. Uhum. Uhum. É. Olha, eh, você tem que ver, né, com quem você fala também, né, se for uma pessoa, eh, lógico que se você for falar, você vai falar com alguém, eh, que você tenha, né, intimidade que você tenha, eh, abertura pra chegar nesse ponto e pedir, né, um conselho, né, de amigos ou familiares que seja, né. E e e é interessante sim você ouvir outra opinião e a pessoa também conhecer essa pessoa que você, né, eh, que você tá conhecendo no momento, essa pessoa conhecer e falar: “Olha eu também vi isso nela, ela é gente boa, ela é uma pessoa que realmente quer tá ali do seu lado”, né? É é é interessante isso você que você colocou aí, né, poder falar com alguém e e e tá ali, sabe? É com com essa pessoa, eh, falando, né, explicando os seus sentimentos e ela também vendo com uma coisa mais próxima, né, vê como que vocês vocês se dão como casal ali é interessante isso, uma né, uma segunda opinião, seria sei lá, eh, seria muito legal, uma de uma pessoa legal também, né, tem que ser, uma pessoa próxima.
Sim, sim faz sentido. E principalmente de Isso, principalmente alguém de confiança, e esse é o meu receio a esse trauma também trouxe pra mim não só em relacionamento amoroso, né, mas também nas amizades, porque a e a a minha ex esposa era minha melhor amiga, era alguém com quem eu compartilhava toda a minha vida, não era só algo relacionamento amoroso, né. Então, isso também tem me travado muito aos amigos, também a me entregar a a a ter amizades a novas, procurar um novo ciclo de amizade, pessoas onde eu possa me identificar. Então, foi um trauma que realmente gerou repercussões não só no lado amoroso, mas num ambiente social, tenho dificuldade de sociabilizar e e isso também é algo que eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você poderia me ajudar ou se você te tem algum conselho em relação a isso.
Uhum. Uhum. Uhum. Olha. É difícil. É, então, esse lado de né. O o lado social, eh porque vocês tinham amigos em comum, né? Só pra eu entender. Tinha amigos? É.
Sim, sim. Tínhamos amigos em comuns também que, realmente alguns deles também ficaram do lado dela, outros do meu lado. Ou seja, hou houve uma divisão ali social.
Uhum. Eh, é normal. Existe, né isso mesmo é algo que acontece, né. Cada um tem um lado, né. Cada um vai pra lado, né. E e e vai defender ali, enfim. Mas o eu acho que, assim, eh, você encontrar alguém ali, que você tem confiança, que ficou alguém do seu lado, que você possa contar e e você também com essa novo relacionamento, você conhecer também os amigos dela, né, seria interessante. Você ter também essa essa oportunidade de conhecer o outro lado. Isso também fala muito quem é ela. Vai mostrar quem é ela. Você vai conhecer melhor também. Você conhecendo o outro lado. Seria interessante isso. Pensa a respeito porque, né, eh, em você vê quem são as pessoas com quem ela anda, com quem ela conversa, quem é como que é a vida dela, né, ali. É interessante também. E aí, isso vai é uma coisinha eh, vai juntando e vai criando uma segurança maior, né, em você, em levar esse relacionamento. Eu acho que é é interessante isso.
Sim, sim, faz sentido isso que você fala. Realmente, ah, o fato de ter amigos novos ou amigos da parte dela pode talvez é, pode talvez me ajudar também a criar um clima maior de confiabilidade tanto nos amigos quanto nela. E assim eu possa, ah, me entregar mais, me abrir mais, ou seja, criar um novo ambiente social onde eu tenha segurança de ser quem eu sou e poder retribuir também o carinho, o afeto e a confiança total nesta pessoa. Realmente faz muito sentido o que você está falando.
Uhum. Seria interessante. Uhum. É. É. Então, é é algo recente, né, que você disse 2 meses e e tá super vo você tá gostando, tá super feliz aí tá, né, tá caminhando, né, você quer construir algo ali pra frente se realmente você vê que vale a pena, você vai investir mais, né, ou, né, se você vê já que tem algo que te dá um alerta, fica alerta realmente e pense nisso. Então, eh, o o relacionamento anterior às vezes ele vem, né, é difícil por ter acabado tudo, mas ele te traz muitos aprendizados, né, aí na vida, eh, como lidar, o que pensar, né, os gatilhos ali que você já vai percebendo quem são as pessoas, então, eh, ficar atento sempre, né?
Sim.
Saber lidar com isso e que é mais um aprendizado na sua vida, né? É mais uma fase.
Exatamente, exatamente. Faz todo o sentido o que você está a falar. Realmente tenho me apercebi a perceber alguns gatilhos para tentar identificar e não me frustrar novamente, não me decepcionar para que o o emocional não venha cegar-me, dizemos assim, ao ponto de não enxergar algo que possa me trazer repercussões negativas ou traumas outros traumas além disso. Eh, faz todo o sentido o que você está a falar e realmente eu vou fazer isso. Vou começar a observar, vou começar a a sair da reserva, sair da defensiva aos poucos, né. Não manter nem cem por cento, nem ativo, nem 100% defensivo mas a aos poucos observando, tá? Eu te agradeço muito, foi de muito valor os seus conselhos, e vou tentar aplicar pra que possa, ah, melhorar a condição atual e também possa ter relacionamento saudável de hoje em diante.
Aham. Exatamente. Aham. É, é, é comp é verdade. Uhum. Uhum. Olha, que legal, eu a espero ter ajudado um pouquinho e pensa mesmo realmente na né, nessas coisas, é é interessante isso. E tudo é válido, né? Eu acho que tudo é válido, mesmo o sofrimento, né, as coisas que você passou vale, eh, pra você aprender para o futuro aí e é isso que espero que dê tudo certo e até a próxima.
Tch